ครับ อยากจะสอบถามหน่อยครับ เพราะว่า เอ่อ อะไรเอ่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอะ เวลาที่เราวางแผนที่จะเดินป่า สำหรับ เอ่อ บุคคลทั่ว ๆ ไปเลยอะครับผม?
อ๋อ สิ่งที่สำคัญที่สุดอะค่ะ ก็ต้องวางแผนเรื่อง อ่า สถานที่ที่เราจะไปอะค่ะ อันดับแรกเลย เพราะว่าเราก็ต้องดูก่อนว่า สถานที่ที่เราจะไปน่ะเดินทางยังไง สถานที่อะมีที่พักค้างคืนไหม เพราะว่าการเดินป่าสำหรับหนูอะค่ะ หนูมองว่า มันจะต้องเป็นการนอนพักคืนน่ะค่ะ มันถึงจะคุ้มค่า แล้วคุ้มค่าเหนื่อยของเราที่สุด เพราะว่าถ้าขึ้นชื่อว่าป่าน่ะ หนูอยากจะอยู่กับธรรมชาตินาน ๆ แล้วก็อยากจะนอนเอาบรรยากาศ ดูดาว แล้วตื่นออกมาดูพระอาทิตย์ขึ้นน่ะค่ะ ประมาณนั้นเลย ใช่ เรื่องเนี้ยค่ะสำคัญ
อืม อ๋อ อ๋อ ครับ อืม นี่ก็ต้อง อือฮึ ๆ อื้อฮือ ครับผม อันนี้คือเป็น ครับผม เป็นสเต็ปแรกเลยนะ ไม่ว่าเราจะไปเดินป่า ไม่ว่าที่ไหนก็ตาม คือใช้หลักการว่าหาข้อมูลไว้ก่อนว่า ที่นั่นน่ะจะเป็นยังไง ถูกต้องไหมครับ เอ่อ มีอะไรซัปพอร์ตเราบ้าง หรือว่า เอ่อ แต่พวกธรรมชาติผมว่าแต่ละ แต่ละที่ก็คงมีความสวยแตกต่างกันไปน่ะเนาะ เออ แต่ที่สำคัญต้อง ต้องมีที่พัก ถูกต้องไหม? ถึงจะ ร เรียกได้ว่าเต็มอรรถรสในการเดิน <chuckles> โอเค
ใช่ค่ะ อา ใช่ค่ะ มันจะมีพิเศษ อา ใช่ค่ะ พอมีที่พัก ใช่ มันจะได้ค้างแรม เพื่อแบบว่า เดินป่าน่ะ ต้องเข้าใจนะคะมันอาจจะเหนื่อย คำเนี้ย เดินป่าเนี่ย มันบอกได้เลยว่าจะต้องเหนื่อยแน่นอน แล้วมันก็จะต้องมีที่พัก มีแคมปิง มีอาหาร หรือไม่บางทีอะค่ะ ถ้าหนูรู้อยู่แล้วว่าสถานที่นั้นน่ะมีที่พักแน่นอนน่ะ หนูก็จะเตรียมอุปกรณ์ไปแคมปิงต่อ ไปปิ้งย่าง อะไรอย่างเงี้ย ต่อด้วยนะคะ เพราะว่าอยากจะนอนดูดาวสักคืนหนึ่งเลย อา ค่ะ
อือ ๆ ๆ อืม ครับ อ๋อ อ๋อ นั่นแหละครับ พอดีเลยอะ พอ พอพูดถึงเรื่องการเตรียม อ่า ของไปปิ้ง ใช่ไหมครับ ทีเนี้ย อยากจะสอบถามเรื่องเวลาเดินป่าเนี่ย อ่า เวลาเราได้ข้อมูล ว่าเราอยากไปที่ไหน แล้วได้ข้อมูลของพื้นที่ที่เราจะไปแล้วเนี่ย ในเรื่องของการเตรียมตัว การแต่งตัว อุปกรณ์ที่ต้องเอาไปอะในแต่ละที่อะ มัน มันยากง่าย หรือว่ามี ต ความแตกต่างกันเยอะไหมครับ?
ค่ะ โอ้ ค่ะ